Сейчас вот, э, период праздников, да, и очень много такой подготовки, суеты. И вот у меня буквально произошёл конфликт, э, потому что б с братом, потому что, да, у нас подготовка, вот, э, гости должны прийти, нужно стол накрывать. Он, э, занимается работой, там, какими-то своими делами, сидит в компьютере, а я на него рассчитываю, ну, как бы, потому что там нужно ещё докупить продуктов, э, нужно ещё, э, ну, стол накрыть, там, ну, э, близкие, да, придут гости. И получается, как будто всё вот висит на мне, да, я должна этим всем заниматься, м. И я говорю: "Ну, мы же договаривались, да, что ты исходишь". Он говорит: "Да, да, сейчас скоро пойду". И вот просто сидит там в каких-то своих делах, э, ну, хотя, по сути, у него выходной, это праздничный день. И я понимаю, что в какой-то момент это меня уже просто начинает очень сильно бесить, злить. Я, ну, не хочу, да, чтобы это всё, там, организация ложилась, ну, на мои плечи, потому что мы договаривались, да, распределили обязанности. Ну и как тут быть? Ну, не хочется в такие дни, там, праздничные, портить настроение, ещё ссориться. И просто вот не понимаю, как быть, чтоб вот, э, и сохранить нормальные отношения, и при этом не испортить друг другу настроение. Ну и всё же, да, как бы хочется, чтобы меня слышали, а не просто вот да говорила говорила и только всё на себе, там, тянула, и поэтому это очень ситуация меня расстроила. И я бы хотела, да, твой совет, как вот быть в этой ситуации.
Так. Понимаю. Конечно. Да. Понимаю. Конечно, да. Понимаю. Да, конечно, я понимаю. Спасибо большое, что поделилась ты ситуацией и своими эмоциями. Это правда может быть очень непросто, когда у тебя есть какие-то определённые ожидания и вроде бы договорённости, и при этом они не соблюдаются, и, ну, в итоге и так какой-то стресс, и это всё наслаивается. Правда, это может сильные эмоции вызывать, и мне жаль, что, м, тебе приходится с этим сталкиваться. Ну и хотелось бы сначала сказать, что, конечно, ты, э, имеешь право чувствовать то, что ты чувствуешь. Э, правда, это <grunts> важно получать поддержку, и, э, эмоции могут взять верх. Это нормально. Ты живой человек. А, ну, давай попробуем что-то предпринять, может быть, чтобы, ам, попробовать, м, эти конфликты свести на нет. А, скажи, пожалуйста, вот, в принципе, а, такие ситуации- это какой-то разовый случай или вот ты, в принципе, замечала, что <grunts> вот такое может повторяться часто, что тебя не слышат и, ну, какую-то помощь тебе не оказывают, о которой вы договаривались?
Да. Ну да, можно сказать, что это не разовая ситуация, да. Вот просто на праздники, так как, эм, больше ответственности, это обострилось. А так, э, да, так как мы сейчас на данном этапе проживаем вместе, м, то да, вот я за собой, замечаю, что это вот происходит как бы регулярно, потому что, ну, больше вот какие-то бытовые там с э, вопросы, м, больше всего как-то ложится на меня. И вот когда я прошу о помощи, ну, то есть меня не с 1 раза слышат, то есть это на нужно повторить несколько раз, и ещё потом, да, если это всё-таки так и не услышали, то нужно ещё, а, показать, что это меня правда очень сильно расстраивает. И только потом вот, э, э, уже там начинает человек, да, вот, эм, менять ситуацию и то вот как будто одолжение делать. Поэтому, ну, правда, это не 1 ситуация, наверное, поэтому это меня ещё больше расстроило, потому что в какой-то момент, да, я чувствую, ну, что я устала уже от этого.
Так. М-да. Понимаю. Конеш А, да, м, конечно, теперь, м, твои чувства становятся ещё более понятны, когда это на регулярной основе. Правда, в какой-то момент всё-таки, а, особенно в стрессовых ситуациях, терпение может закончиться. А, скажи, а вот в м, скажем так, идеальном мире, а, м, какой бы коммуникации ты хотела добиться со своим братом?
Ну, я хотела бы, да, чтобы мы больше там слышали друг друга. Ну, и не только я, вот, да, шла навстречу, там, м, пыталась сгладить углы, или поговорить, или решить ситуацию, ну и чтоб вот человек тоже как-то он был более открыт, да. И, м, ну, помогал, вот, спрашивал, интересовался, вот, да, что сделать, что решить, или даже сам предлагал, да. Не только когда я скажу, не только вот, да, там, когда мои будут какие-то идеи, а вот, да, какие-то тоже варианты предлагал и решения предлагал. Ну и как-то участвовал вот даже в организации таких вот, э, ну, мероприятий, вот как праздники, да, когда вот придут родственники, придут друзья. То есть, ну, как бы, они же не только ко мне приходят, поэтому, да, мне хотелось бы, чтоб более активное участие было.
Понимаю. Конеш Да. А, да, хорошо, я понимаю, это правда очень важно. А скажи, а вообще было ли когда-то вот такое время, когда вам удавалось, а, друг друга слышать, а, ну, как-то взаимно поддерживать? Не только с твоей стороны, но и со стороны брата, соответственно?
Ну да, такое время было, и я вот всегда, ну, считала его очень добрым, открытым и таким вот человеком, который всегда придёт на помощь и услышит, и, ну, поддержит. Но вот, э, ну, я понимаю, да, он меняется, там растёт что-то, у него тоже там в жизни изменения. Он взрослеет, да, изменения в жизни происходят. Э, но вот, э, как-то я замечаю, что иногда он становится, ну, очень жестоким, и это прям вот, ну, меня расстраивает.
Да, это правда непросто. Но то, что такое время было, это на самом деле уже хорошо. То есть это значит, что всё-таки, м, вот это какие-то, может быть, временные изменения, либо, а, ну, что-то, что не на фундаментальном уровне в нём заложено. И, возможно, это всё-таки, можно как-то, вот обсудить и придти, а, ну, к какому-то решению совместному. А смотри, ну, для начала, конечно, м, важно всё-таки, м, постараться, м, вести вот какие-то серьёзные разговоры не на, эм, не из состояния стресса. То есть, возможно, м, да, начать стоит с того, чтобы всё-таки взять какую-то паузу короткую и успокоиться перед тем, как, э, начинать какой-то диалог. И уже потом вот, э, всё равно стараться его вести в спокойном тоне. Именно открытый диалог, где, э, ты будешь выражать своё мнение не исходя из обвинений, даже если на них там есть какие-то, м, объективные причины, а исходя из твоих чувств, из выражения вот твоих чувств. Как ты думаешь, готова ли ты, вот что-то такое попробовать?
Ну да, да. Ну да, конечно, мне бы очень хотелось, ну, открыто так говорить, да, высказ ну как, не то, что высказать, но, э, сказать, да, о своих чувствах, переживаниях и что меня не устраивает. Н но я пробовала так делать, и я вижу, что, ну, он либо вообще, да, уходит от разговора, а, ну, либо же, ну, для него это не так актуально, он вообще не считает это проблемой какой-то, м, и поэтому он может меня там послушать, э, что-то там, ну, отмахнуться и просто пойти вот и заниматься дальше своими делами. Поэтому, ну, я только за такого откровенного, да, э, дружного диалога, но всё-таки, да, это, ну, только с моей стороны работает.
Понимаю. М, да, я понимаю. Правда, вот очень для многих людей гораздо проще как-то избегать, а, возможных проблем, нежели всё-таки их принять и что-то с ними делать. И это тоже нормально. Такое бывает. А важно все-таки не сдаваться в данном в данной ситуации и, э, постараться каждый раз все-таки понемногу, но вот эту мысль ему, м, скажем так, вкладывать в голову. А также важно все-таки, а возможно, найти подходящий момент и для него, то есть чтобы он, ну допустим, в какой-то момент, когда он отвлечён от, э, рабочих каких-то процессов или когда он тоже не находится в каком-то раздражённом ст м, состоянии. А такой вот, знаешь, идеальный момент. Да, их может быть очень мало, но 1 раз, найдя такой момент и вот, э, поговорив, а, как бы, по душам, а, возможно, это вот в долгосрочной перспективе, а, возымеет гораздо больший эффект, нежели какие-то вот разговоры, а, при, э, состоянии негатива и стресса, как ты считаешь?
Ну да. Мгм. Ну да, я согласна. Знаешь, но я 1 раз, конечно, да там сказала, он отреагировал. Так как он отреагировал, я опять обиделась там и ну всё, да мы не решаем этот вопрос. Ну а если вот, э, без такой драмы, да, а просто вот, да там 1 раз сказала, а потом да возникла там ещё какая-то ситуация или момент подходящий. Там ещё раз, ну вот мне хотя бы даже не открыто, а просто там намекнуть или вот вскользь что-то сказать, то да, вот даже несколько раз повторить. Я думаю, уже тогда человеку будет, вот, более понятно, да, что ну все-таки есть, э, дискомфортная ситуация, которую нужно, э, все-таки решить. Да, я вот согласна с тобой.
Коне Точно. Конеч Да, ты абсолютно права. И на самом деле, а, также ты можешь его спросить и о его чувствах, чтобы дать ему возможность тоже поделиться, как-то высказаться. А, ну и тебе, возможно, по а, получится лучше понять, а, почему он так действует. Ну и можно также попробовать искать компромиссы. То есть, а, ну, допустим, сначала там какие-то дать ему задачи, которые, а, может быть, ему даже интересно будет делать. Например, там, ну, условно, там украшать елку. Вот. Ну и, м, в дальнейшем, если, а, конфликты будут повторяться, возможно, стоит рассмотреть, а, вариант обращения к специалисту. В этом нет ничего ужасного. Это, наоборот, отличная возможность лучше понять себя, его, и ваши, м, какие-то п проблемы во взаимо во взаимоотношениях, как ты считаешь?
Ну да, да. Ну да, слушай, я вот и не думала про специалиста, думала, что мы вот сами, э, да, как-то разрешим этот вопрос. Но все-таки да, если тут есть уже какой-то, вот да, такой конфликт более глубокий, то, конечно, мы сами его не разберём, и лучше грамотно и более мягко, а, разобрать, э, ну, с людьми, которые, да, более видят глубже ситуацию. Вот тут ты права. Ну спасибо тебе, что выслушала меня, за твои советы. Мне, правда, вот сейчас стало легче и более понятней, да, как действовать дальше, на что обратить внимание, и уже буду смотреть, да если, э, нужно будет, то уже будем обращаться к более там профессиональным людям. Спасибо тебе.
Вер Коне Отлич Конечно, я всегда рада помочь. Если возникнут еще вопросы, обязательно обращайся.